Ah, ja, also durchs Handy lasse ich mich nicht ablenken. Ich nehme das sogar meistens gar nicht mit, äh, auch wenn die meisten Leute immer meinen, du müsstest jetzt hier 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar, äh, sein. Ich bin überhaupt nicht der Fall. Ich hasse das, ich mag das gar nicht! Ich will nicht permanent erreichbar sein. Ähm, das, äh, ich ich brauche echt so meine Ruhe, meine Privatsphäre und mein mein Rückzugsort! Und das kann natürlich nicht jeder verstehen, aber ich brauche das sehr. Vor allem, weil ich mich halt gut, glaube ich, in Situationen oder in Menschen einfühlen kann, brauche ich das umso mehr einfach, äh, diese Ruhe. Und, ähm
Aha. Gut. Mhm. Ah ja. Mhm. Ja. Mhm. Also, du sagst ja, das Handy nimmst du nicht mit, weil's dich stört und du brauchst Ruhe. Stört es dich dann auch, wenn sehr viele Leute in der Natur um dich rum sind?
Mhm. Ja also, das kommt drauf an, ne? Also klar, die es sind ja viele Leute unter unterwegs, oft so auch beim Wandern und so. Ich ich finde, wenn sich's in Maßen, ne, hält, dann finde ich's okay, macht mir gar nichts aus. Ich freue mich, dass die anderen auch Spaß haben und so, ne? Und mal sich nett zu grüßen und auszutauschen ist okay. Wenn's natürlich zu viel wird, dann ist das nichts für mich. Ja, ich habe es natürlich schon sehr, sehr einfach. Ja. <laughs> Genau.
Mhm. Aha. Ja so 'ne Gruppe mit 20 Leuten, 20, 30 Leute wandern, du bist mitten da zwischen. Kannst du dann auch noch auftanken? <chuckles>
Ja, richtig! Das ist halt so. Ich denke da so an Rimini, ne, wie sie wie sie da wie die Sardellen nebeneinander liegen, ne? Und das da war ich auch schon mal und also das gefällt mir gar nicht, ne? Das ist so, boah, ja, so 'n 'ne riesige Masse.
Mhm. Ja. Verstehe. Damit, bist du ja nicht alleine. Viele naturbewussten Menschen mögen das ja nicht. Und wie sieht's denn aus mit schlechtem Wetter? Kann das sein, dass das es dein Erlebnis beeinträchtigt, wenn's regnet, stürmt oder schneit?
Mhm. Ja. Mhm. Ah, nein. Ja, da liebe ich dann die Ruhe erst recht, umso weniger Leute sind draußen. Und ich denke immer: „Ja, es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung eigentlich." <laughs>
Ach so. Das ist ein wahres Wort. Gut, das war sehr interessant, deinen Natureindrücken zu lauschen. Hat mich wirklich gefreut.